Então conta pra mim um pouquinho sobre essa parte do colorido da tuas roupas. Você tem você costuma usar como acessório, como roupa mesmo, assim, coloca mesmo uma peça muito chamativa?
Olha. Uhum. Roupa. Uhum. É, eu tenho um macacão também que eu comprei pra ir numa festa, né, que era um casamento, acabei que eu não usei eu acabei usando, mas na na 2º parte da festa, né, que é um macacão rosa pink. Ele é de seda, assim, tem um caimento muito bonito, aí tem um decote aqui na zona do peito, né, tem um circulozinho. Assim, eu acho ele lindo e quando eu visto eu também me sinto super poderosa. Então, assim, ele é rosa choque.
Uhum. Certo. Olha. Uhum. Olha que ma maravilha, que deve ser lindo, assim, você falando um pouco dá pra ir visualizar a peça que você comentou no macacão. E te
Uhum. Uhum. Eu tenho um outro vestidinho também amarelo, sabe aquele amarelo gema? Que eu usei eu usei esse ano, só usei uma vez quando eu levei a minha avó no Cristo Redentor.
Sei, sei. Aham. E você já foi atrás, assim, porque hoje existem estudos de, <clicks tongue> eh, cro eh, de cromo, né, pra que ter que que tom de que tons de cores ficam mais, eh, combinam melhor com a tua pele. Você já fez algum teste assim pra verificar ou nu nunca foi atrás, nunca teve curiosidade?
Sim. Eu fiz, mas informalmente, tenho uma amiga que ela meio que entende mais, né, eu sei que eu sou inverno brilhante. Então eu fico realmente muito bem com, eh, essas cores mais sóbrias, tipo preto, branco e também com cor muito vibrante, tipo, eh, rosa choque, azul royal, vermelho, amarelo mais ou menos. É que o amarelo pessoalmente eu não gosto muito dessa cartela do amarelo, nem do marrom.
Uhum. Aham. Um amarelo. <chuckles> Mais ou me Aham, mas você tem uma peça gema, né, que você comentou também. É um macacão isso?
É, é. É um vestido, um vestido amarelo gema. E aí eu usei esse vestido com uma camisa, eh, branca e essa camisa é branca, é de botão, né, ela é bem grandona e ela tem margaridinhas bordadas no macacão inteiro. Então, assim, tem a pétala branquinha, né, e o miolinho amarelo.
Aham. Ai que linda. Ai que linda, deve ser lindo, maravilhoso. E você tem, assim, eh, alguma sugestão ou dica que você daria, eh, pra algumas algumas ocasiões. Você acha que, por exemplo, tem algumas ocasiões que algumas cores não combinam? Um casamento, um velório, como às vezes são pronto, tem algumas tradições, né, você co costuma se
Uhum. É. Hum. Eu acho eu acho que velório eu acho que velório, realmente, essas cores que são muito chamativas não combinam, né. Tem pessoas que optam usar preto, outras branco, acho ok. Eh, mas, tipo, um rosa choque, um amarelo neon, verde, acho que totalmente, né, fora ali de contexto num velório, por exemplo. Agora num casamento, eu acho que tem que se evitar muito as cores muito claras, né, pra vestido de de das mulheres, tipo, pra não parecer muito branco da noiva.
Uhum. Sim. Certo. É, fi